Скажи, какая песня заставляет тебя плакать и почему?
Ну, вот ну такая, как скажем, такие вот бывают песни, да вот, которые вот не просто звучат, да, вот м мне так кажется, да, вот они будто касаются чего-то вот глубокого внутри. А вот 1 из таких вот песен, да, это песня, э, "Не забывай", э, из мультика "Тайны Коко". И она такая настолько она мощная. Я вот не знаю, если её просто вот включить в любой, м, весёлый момент, мне кажется, я его я всё равно заплачу. Вот так.
Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> А что именно она, вот ты говоришь, задевает в тебе, видимо, внутри?
Ну, вот впервые б нам эту песню, вот н я вот предысторию расскажу, да вот. М, такая вот А он в 2017 году вышел, ну, я его смотрела и что там как-то, э, посмотрела и всё на этом, да. А вот потом, когда в 2022 году у меня умерла бабушка, а, я решила его посмотреть там через месяц после того, как она умерла. Вот.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, да.
И вот в этой песне, вот в этом мультфильме, я нашла какую-то поддержку вот в тот сложный для меня период.
Мгм.
Вот. И я не знаю, она вот настолько, она, м, так скажем Я, вот честно, я не ожидала, что вот обычный диснеевский мультик, да там, м, мог настолько мне помочь, э, в такой сложной и в такой серьёзной ситуации. Вот эта песня, она, наверно, вылечила меня в какой-то степени. Не то, что вылечила, а облегчила боль, наверно, вот так.
М. Ну да, это ещё такой мультфильм, такой там сюжет, собственно, вокруг семьи и крутится, вокруг понимания внутри семьи, вокруг принятия, наверное, вообще членов семьи с их, э, п недостатками, возможно. И там, наверно, самое, что трогательное могло быть, это в то, что эта песня в итоге-то была посвящена своей, ну, а, дочке, да, и, ну, может быть, это тоже тебя затронуло.
Да. Да. Да-да-да. Да-да-да. Да. Мгм. М, дочери. Да-да. А Да. Вот самый вот, э, ну, это вот в эти слова, да, вот это то. Он сидит, да. Все весь мультик же мы думаем, что он там посвящал вот этот вот главный герой, там вот этот и, э, м, ну, этот музыкант, который был именно со злодей, да, музыкант-злодей, да. Он там, я думала, посвятил какой-то любимой, да. А на самом деле смысл вот этой вот песни, да, там: "Не забывай, просто нужно мне идти, там, не забывай", да. И вот
Мгм, да. Да, главный зло <laughs> Мгм, мгм. Мгм.
он посвятил это своей дочери. И потом <grunts> эта песня как символ того, что вот все люди уходят, да, м, я имею в виду, все там, м, ро э, наши близкие. У всех у всех людей один конец, но как бы там, э, не было, но вот эта песня, она чуть-чуть даёт ясности, что
Мгм. Да-да.
как правильно сказать-то, даже не знаю, что вот, м, сложно, ну, я говорю, это сложно и, м, как бы про то, что вот они не забывают, да, что вот такие слова, что мы не должны забывать своих людей, своих близких, да, там друзей, там или тех, кто покинул, да, нас. То есть мы не должны их мы должны помнить. И вот эта песня, она этому учит, так.
<chuckles> Мгм. А вот какая, может быть, именно строка в этой песне тебя цепляет сильнее всего или, может быть, слова какие-то определенные?
А, ну, там вот есть песня, а, там: "Не плачь и не грусти". Там что-то, э: "Просто помни, я рядом". Что-то там или там, а нет, это не там, это не это, и не из эт э, но вот там "Не забывай", а, "там просто нужно мне идти, не забывай", а, "есть ли что-то то-то." И просто про вот вот вот, наверно, вот это вот не забывай, а, просто нужно и вот там не забывай вот это вот то, что вот они уходят, то, что вот, а а мы не должны их забывать, да, и вот они Вроде это просто, да, там звучит там, не забывай, там, просто нужно мне идти. А вот если в к как скажет, копнуть вот в этот смысл песни, да, то, мне кажется, там вообще суперсильная такая, такие строки.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. А ты не копала, не искала смысл песни, именно там разбор какой-нибудь, там, а, может, от блогеров?
Нет-нет, я не смот ну, как-то, и мне мне кажется, это мне и не нужно было, но вот, как ты мне сказала, может быть, возможно, я после ты нашего с тобой разговора посмотрю, да, вот интересно, да, будет. Но вот, <sniffs> э, сколько раз вот я не переслушивала просто даже на в в этом, как скажем, плейлисте, да, и когда вот мне хочется погрустить или там вспомнить свою бабушку, я всегда включаю эту музыку и могу посидеть там, поплакать. Вот так скажу.
<laughs> Мгм. Мгм, слушай, ну вот, а, она получается, вот эта песня, она как таковая, она, может быть, тебе и не очень-то нравится, но из-за того, что у тебя есть какая-то ассоциация вот с событиями, с связанными с твоей бабушкой, она очень прикипела, скажем так, к тебе, и поэтому ты её постоянно слушаешь, и в целом она тебе нравится. Или всё-таки тебе сама песня тоже нравится, вот как она звучит, слова?
Да. Мгм. Да, да-да-да. Да. М. Но вот, например, если сравнивать, как я 1 раз посмотрела этот фильм, да, вот. То есть она мне не вызвала суперсильных Да, там воз может быть, слезинку я пустила, да, вот под эту песню, но есл но вот Да-да-да. А вот сейчас я говорю, м можно эту музыку не в не ну, эту песню не включая именно в мультики, а именно просто включить отдельно. Она меня именно возвращает вот в тот период, когда вот мне было сложно, мне было тяжело, не пережить это было. И вот она вот как-то вот помогла как Я не говорю облегче но она просто была рядом, вот эта музыка со мной, да. И я вот как-то, э, м, чуть-чуть не в не проще прям, а просто приняла, наверно, эту ситуацию благодаря этой песне. Вот так.
Мгм. Мгм. Ну, из-за сюжета, наверное, да? Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, а вот ты, когда её слушаешь, ты говоришь, что ты часто плачешь под неё. А вот ты почему плачешь, потому что ты вспоминаешь вот эту вот утрату, да, вот боль от этой утраты и потери или ты просто, скажем так, реагируешь на эту песню таким образом, потому что тогда ты тоже так отреагировала?
Да. Да. Да. Ну, вот сейчас это, наверно, какая-то с вот я считаю, что это какая-то музыка, связь как будто с моей бабушкой, вот у меня сейчас она ассоциируется уже больше. Потому что она как-то в тот момент, она меня зацепила в тот, м, не я не скажу, ну, тот это такой печальный, да, момент, э, того, то, что утрата там своей бабушки, да. А
М. Мгм, мгм. Да-да-да.
М, поэтому она у меня щас ассоциируется именно с той утратой. И если я там ск начинаю скучать о своей бабушке, да, я могу вот, так скажем
Мгм.
включить эту песню и и даже вот поплакать, по принять эту ситуацию, вспомнить счастливые моменты с моим, м, ну, с к с моей бабушкой, так как, э, я там с ней жила, там в детстве, то есть вот такие счастливые моменты могу вспомнить.
Мгм. Мгм. Мгм, а других эмоций каких-то она у тебя больше не вызывает, эта песня? Ты, получается, просто, ну, скажем так, уходишь в ностальгию в такую грустную или всё-таки что-то другое ещё она у тебя вызывает?
Мгм. М-да. Не, вот вот вс вот, наверно, других чувств нет. Вот когда я вот каждый раз, когда она звучит, да, я чувствую вот эту боль, да, вот, ну, то что, а, утраты, да, боль утраты, благодарности и в то же время. А, ну, и тепло, вот то, что я говорю, и боль ту чувствую, то, что я испытывала в тот момент. Но боль, конечно, она вот чуть-чуть становится меньше, да, вот этой утраты, но всё равно она Вот, э, мне кажется, вот для меня эта песня про вечную связь вот между вот людьми, между мной там и моей бабушкой, да. Вот это вот вот честно, про то, что вот человек, он не исчезает, э, пока мы его помним. Вот это вот самое важное, наверно, да, вот в этой песне. Вот так вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Слушай, а вот, э, как тебе кажется, вот когда ты решаешь, грубо говоря, вот тебе грустно, да, грустинка на тебя напала. Ты садишься слушать эту песню, ты там плачешь, да, и потом через какое-то время это снова повторяется. Тебе не кажется, что тебе может от этого быть только хуже, постоянно вот это вот вспоминая и проживая этот момент снова и снова?
Мгм. Ага. Да, да. Ну это, знаешь, это не так вот, в м возможно, там этот ты представляешь такое, что там типа, знаешь, там к раз в месяц это происходит. Это может произойти раз в год, может раз в 2 года такое произойти. И или же там, м момент, просто где-то я это услышала и меня накатило. То есть так вот, там не у меня такого нету, что я там каждый месяц плачу. Но вот бывает такое раз в ме раз в год. Такое то бывает. Могу я говорю, последний раз, вот вот буквально там пару дней назад, точнее, не пару вчера это было вот, да, накатило, потому что у меня там ребенок попросил посмотреть этот мультик. Он там ему-то про скелеты надо посмотреть, а для меня это уже не не про скелеты мультик, да? Вот, а он там сидит: "О, скелет, скелеты", а вот эта вот песня "Не забывай", и всё, меня покатило. <chuckles> Вот. Ну да, да. Ну, а так вот просто, конечно, не пересматриваю, просто так, потому что хочется там погрустить. А просто, если накать накатывает, я говорю, это очень бывает редко.
<laughs> М. Мгм. Мгм. Да. <laughs> Да. <laughs> Мгм. Так. Но, получается, ну, если я правильно понимаю, ты, в принципе, эту песню в других ситуациях не слушаешь просто?
Мгм. Нет нет нет, не слушаю, поэтому вот, э, ф просто вот п я говорю вот, она вот прицепилась вот к той ситуации, и, к сожалению, не знаю, она так и останется. Нез не пересмотрю я эту песню уже на другую ситуацию, на какую-то радостную сам Не то, что на радостную, а просто эта песня про утрату для м для меня она. Она она не станет про веселье. Вот так.
<laughs> Мгм. Да. Ну, она зафиксировалась, так получается, у тебя в голове, видимо, да, связано с этим событием. А слушай, а вот, э, как ты вообще, скажем так, проводишь это время-то: <chuckles> сама? Грубо говоря, так садишься, не знаю, в комнате, в одеялко укутаешься- и сидишь слушаешь? Или ты обычно с кем-то переживаешь этот момент?
Да. Да. Ага. Мгм. Не, я такой момент это такой для меня интимный, хоть как там я ни любила свою семью, вот для меня это тот момент, это вот мои эмоции, они должны быть со мной рядом. Я не хочу это там разделять, э, потому что у кого-то, например, хорошее настроение, почему я должна портить его тем Ну понятно, да, там мы все семья и так далее, это не про это, а вот именно про то, что вот мне хочется именно прожить эту ситуацию самой, да. То, что вот, э, там вот даже в мультике да, если вспомн ну, вот там вспомнить, то там есть, э, сцена, да вот, когда в конце, где маленький вот Мигель там поет своей бабушке, которая уже ничего не помнит, да. И то, что вот эта вот маленькая крошечная вот песня, напоминающая ей о том, что она когда-то была маленькой девочкой, она вспомнила про своего отца и там ожила, да, на какой-то там период времени то есть. И вот вот это же тоже вот вот какие-то маленькие мгновения, они возвращаются к чему-то вот эти вот, ат как скажем.
Мгм. Ну да, да. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Ну да, да. Мгм.
Да, и вот Ка Ага.
Ох. Слушай, а вот, э, получается да, я просто хотела спросить у тебя еще насчет этой песни. Ам, вот она довольно такая глубокая, скажем так, да, но при этом, э, ты её как будто бы так как-то особо, может быть, не вслушивалась в лирику. Вот тебя еще помимо этого цепляет, может быть, исполнение и там мелодия сама по себе, или просто вот в целом атмосфера?
Мгм. Да. Ага. Мгм. Ну знаешь, я вот ее и пос послушала на том же итальянском, испанском испанском языке, она тоже произ звучит прекрасно. Я его не знаю, этот язык, но он тоже звучит: и мелодия, и так, как поют поёт человек. Это же мальчик там поёт, э, испанский мальчик, да. Тоже я и видела его и живое ну, не живое живое выступление перед зрителями на "Ютубе" смотрела, не видео мультика, тоже оно цепляет. И русское, и на русской озвучке меня тоже она цепляет. То есть и в целом там вот, если взять чисто слова, возможно, мне слова просто бы не зацепили, но в совокупности мелодия, ам, м, как скажем, слова, атмосфера мультфильма и Ну, вообще вот это всё- оно зацепило меня. Ну и так же и, как отдельное произведение, я могу его слушать без мультфильма, не привязываясь к мультику или к клипу этому.
Мгм. Мгм. Так. Да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм. Так, слушай, а вот, э, ещ возвращаясь всё-таки вот к этой ситуации, да, вот того, что ты периодически можешь всплакнуть над этой песней, как ты думаешь вот, э, с течением времени, получается, тебе всё-таки, э, облегчает, э, боль вот эту на душе, вот эти процессы каждый раз, когда ты, скажем так, регулярно это проводишь? Тебе легче становится с каждым разом или всё так же?
Ага. Так. Мгм. Мгм. Ну, вот скажу, если, например, брать тот момент, когда там я только потеряла бабушку, и, например, это сейчас, сейчас это, наверно, уже другие чувства. То есть там было про больше про боль, а сейчас это больше про связь, наверно, да, про то, что вот есть была моя бабушка, как я вспоминаю прекрасные моменты, проведенные с ней, да, там, с, э, прекрасны как каким прекрасным она человеком была, да. Вот то, что уже сейчас, наверно, не так, скажем, больно, но всё же печально из-за того, что этого человека у со мной рядом нет. Но
Мгм. Мгм. Вспоминаешь, да, наверно, часто. Мгм.
н-да, но вспоминание того, какая она была, она, конечно, эту боль, как скажем, чуть-чуть сглаживает вот так.
Мгм. Слушай, а вот, э, ты не думала, скажем так, эм, может быть, искусственно или, м, каким-то натуральным образом найти себе в этом плане другое занятие для того, чтобы вот, скажем так, таки такой психологией внутренней заниматься ностальгирующей. Потому что, может быть, ну, тебе не кажется, что вот, э, этот ритуал, он, м, вызывает такую некую зависимость, возможно, вот от конкретной песни, от конкретных вот эмоций, да, которые эта песня вызывает. Потому что получается, что, может быть, ты в другие моменты, э, не можешь полноценно прожить свои эмоции, когда бабушку вспоминаешь, а вот именно в этот момент можешь.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Мгм. Д на самом деле я, м, очень эмоциональный человек по жизни, да. То есть, хм, э это я и могу и просто посидеть, поразмышлять, и вспомнить ее необязательно через музыку, да, но вот там вот через эту музыку, да, сильнее чувствуется вот эта связь. Возможно, к в твоих словах есть какая-то доля правды того, что, возможно, я пытаюсь это что-то найти там найти эти эмоции только там, да. Но, э, я сейчас уже как-то вот, ну, там уже 4 года прошло, не такой большой срок. Но всё равно я пытаюсь, м, пытаюсь не только через музыку, но и пытаюсь как бы просто посидеть, поразмышлять, рассказывать истории без вот там, скажем так, супер только только слезами, да. Ну и ведь мы должны же наслаждаться тем, что у нас были такие люди, и необязательно ну, не всегда нужно плакать, поэтому, наверно, с в с с годами я научусь это делать. Вот так скажу тебе.
М, мгм. Мгм. Ну да-да. Мгм мгм. Да, да, конечно. Мгм. Мгм. Да, слушай, э, спасибо тебе большое за такое, чу чу скажем так, чувствительный диалог, да, такой эмоциональный с твоей стороны особенно! Спасибо, что поделилась такой важной темой! Было очень, э, приятно с тобой это обсудить!
Да, да-да-да. Да, я тоже была, как скажем, не то что рада была как бы п э, г э, поделиться этой песней и показать, как эмоционально она на меня действует. Да. Спасибо тебе большое!
Мгм, м. <chuckles> Да, обязательно с тобой еще обсудим что-нибудь. Пока-пока.
Да-да-да. Пока-пока!